آه، يعني بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنتِ ما تقدريش تحكُمي على النتيجة قبل ما تجرّبي. يعني أنتِ ما ما مثلًا ما ممكن لو جايبة أو لو عايزة تجيبي موبايل جديد، فما تقوليش الموبايل ده أداؤه وِحِش، طَب هل أنتِ جرّبتيه؟ لأ ما جرّبتيهوش. أنتِ لازم تجرّبيه علشان تقولي أداؤه كويس والّا وِحِش. فكذلك برضه نَفْس ال نَفْس الم المشكلة، يعني أنتِ ما تقوليش إن أهلِك مش هيتقبَّلوا ده وأنتِ ما جرّبتيش تقولي لهم. فقولي لهم بمُنتهى البساطة وشوفي هل يعني هيقبلوا ده، رَد فعلهم هيكون إيه وأيًا كان رَد فعلهم، يعني أنا أكيد هاقول لِك هاقول لِك على طريقة تتعاملي معاهم بيها، بس يعني ممكن تجرّبي ده. فشايفة إنِّك تقدري فعلًا تكلِّميهم والّا هتتحرجي؟
إمم. إمم لأ، فاهماك. لأ، هاقد ممكن أقدر أتكلِّم مثلًا مع ماما وأخلّيها تعرّفهم وتقول لهم بطريقة كويسة إن أنا محتاجة أكون لوحدي أو إن أنا مثلًا محتاجة حاجات أركِّز فيها سواء مذاكرة أو في حياتي عمومًا وممكن ممكن يتفهَّموا فعلًا زي ما قُلت. أنا بس ما توقَّعتش، كنت باحِس إن أنا مستنّية إن هم يعملوا الحاجة دي من نَفْسهم يعني. طيب مثلًا يعني م ممكن ممكن مثلًا ت يعني أعمل إيه في موضوع كمان الإضاءات؟ لو أضبّط إضاءات كده كمان تساعدني والّا حاجة في موضوع ال إن أنا أكون م مسترخيّة أكتر مثلًا؟
بالضبط. آه. جميل أوي. بُصّي، هو دايمًا علشان ال ال الإنسان يحِس بالاسترخاء في الإضاءة، لازم الإضاءة ما تكونش مباشرة والإضاءة تكون بقدر الإمكان مِصْفِرة شوية مش بيضا. علشان كده تلاقي أُوَض النوم دايمًا الأُوَض آآ الإنارة بتاعتها صفرا شوية، ما بيحطّوش فيها إنارة بيضا، لإن الإنارة البيضا بتحفِّز المُخ إن هو يركِّز ويصَحْصَح. أنتِ لو عايزة تركِّزي، تشغّلي نور أبيض، لو عايزة آآ يعني استرخاء وهدوء، يبقى الإضاءة مِصْفِرة شوية أو يعني فيها آآ حرارة كده حبّة وآآ تكون غير مباشرة، أباجورة مثلًا. آآ لو لو هم نايمين كده والدنيا هادية، ممكن تفتحي الباب يجيب لكِ نور من الطُرقة وهكذا. الإضاءات دي بت بتساعد جدًا. وكمان برضه كنت عايز أقول لِك على حاجة، آآ أنتِ آآ بالنسبة للمزيكا بقى لو عايزة تسمعي حاجات كده من غير ما ح أي حاجة تقاطعِك، ممكن آآ تجيبي سماعات في اللي هي بتاعة اللي فيها noise cancellation أو آآ إلغاء الضوضاء، دي مُجرَّد إن أنتِ بتلبسيها برضه بتعزِلِك تمامًا عن أي حاجة، حتّى لو هم بيعملوا آآ فَرَح برّه، أنتِ مش هتبقي سامعة أي حاجة، فدي برضه هتبقى نافعاكِ. آآ لو هم يعني حبّوا يعملوا أي حاجة، هتخلّيكِ تركّزي، هتحُطّيها في ودانِك كده وتعيشي بقى، عايزة تقري، عايزة تسمعي حاجة براحتِك يعني.
إمم. بجد؟ّ! إمم. أيوه. إمم. والله فعلًا أفكار كويسة جدًا. أنا ما فكّرتش في الحاجات دي قبل كده وحتّى موضوع الإضاءات دي أنا ما كنتش عارفاها وفعلًا كان معظم الوقت اللي أنا بابقى مستريّحة فيه وحاسّة إن أنا عايزة أرتاح وأص وأفصل أو كده، كنت باكون مِشغَّلة ضوء أبيض وما كنتش عندي معرفة إن إن الضوء الأبيض أصلًا بيخلّيني أركِّز أكتر ما يخلّينيش أرتاح. فبجد شكرًا ليك جدًا وشكرًا لنصايحك ليّا، وشكرًا إن أنت سمعتني وتفهَّمتني وخلّيتك معايا للآخِر، بجد شكرًا لكل حاجة.